Lui mhmm sì, s tra i 40 e i 50 sicuramente.
Sì. E allora magari non era pro queste cose, era più, consegna di persona. <chuckles>
Sì, sì, sì, sì. <chuckles> Esatto.
Eh, ci può stare, è è interessante, questo questo tipo qui.
Però, mi mi ha ricordato il fatto che, sono tanti anni che non faccio un viaggio in treno, un po' più all'avventura, col col con lo spirito di parlare, anche un po' con con ehm, con chi viaggia. E cioè, l me lo immagino più un viaggio, magari, lungo di qu di di molte ore, perché non se vai tipo da Milano a Bologna, o che ognuno si fa i cavoli suoi, e sta lì per lavorare. Però mi è capitato di conoscere 1 ragazza, in in treno l'anno scorso da Berlino a Parigi, che stava andando per fare un concerto
Mh. Mh-mh. Mh-mh. Okay, sì, sì, sì. No figu sì, sì, sì. Esatto. Esatto. Sì. Mh. Mh-mh.
ehm, e m lei e era francese, però viveva viveva a Berlino, e stava andando in Francia, e mi ha s mi ha sentito parlare italiano, e poi lei parlava italiano, e abbiamo incominciato a parlare ehm <chuckles>
Okay. Okay, sì. Wow. Sì. <chuckles> Beh, ehm, poteva essere: da cosa nasce cosa, quindi
Sì. Eh, in realtà da cosa è nata cosa, perché poi siamo usciti a Berlino, qualche volta, e poi non è non è andata tanto a buon fine, però è n è nata. <chuckles> Sì.
No, davvero. Bellissimo, bellissi Eh, vabbè però, d tan tan tanta cosa interessante, ci ci poteva stare. Eh, bello, ehm, lato positivo. <chuckles>
Sì. Esatto. Sì, alla fine, ehm, diciamo gli stereotipi italiani, francesi ehm, sì.
Oh, mamma mi <chuckles> Sono sempre quelli. <chuckles> Eh vabbè, ci sta. Allora io ti ringrazio, visto che il mio pancino reclama cibo che non sia gulasch, mi sa che vado a cucinare. <chuckles>
Niente. Perfetto, anch'io, è stato un piacere.
Ciao, cia ciao.

Allora ehm, diciamo che ero sono <chuckles> mo molto, molto indeciso, nel senso che mi piacevano tante cose, ehm ehm, alla fine non sapevo bene cosa scegliere. Ho iniziato facendo ingegneria, poi ho cambiato, ho fatto un sacco di test d'ingresso, poi, ho fatto pure uno per ehm, restauro dei beni culturali, farmacia, altre cose. Alla fine ho
<giggles> Buono, okay. Mh-mh. Mh. Okay. Wow. Bellissimo. <chuckles> La qualunque, <chuckles> okay. <snorts>
Sì, alla fine avevo fatto medicina e dopo gli anni di medicina mi sono trasferito a Berlino ehm, per fare il musicista. Quindi capisci che che <chuckles> che diciamo
Mh-mh. Mh-mh. Bello, <chuckles> completamente diverso. E e cosa suoni? Cioè che s s suoni, canti, cosa fai?
Sì. Suono la chitarra e canto. Ehm sì, per esempio, dato che tu mi hai parlato di viaggi, ehm, col pullman, mi viene in mente durante gli anni in cui io stavo in Slovacchia spesso e volentieri nel nel weekend prendevo un pullman o un treno ehm, per andare nelle città limitrofe tipo Budapest o Praga appunto o Cracovia e portavo la chitarra e cercavo di andare a degli Open Mic, queste queste serate in cui si si suona, sì.
Mh-mh. Bello. Mh-mh. Sì. Mh. Mh-mh. Mh-mh. Mhmm, okay. Sì. Può Dai, bellissimo. E ci sei riuscito qualche volta o ni? Okay.
Sì, sì. Sì, sì tantissime volte anche a Budapest ehm, ho fatto tanti viaggi e tanti amici da cui poi mi ospitavano, ehm, alla fine sono venuti pure a trovarmi. Sì, sì, è stato particolare.
<chuckles> Bello. E e che genere che genere fai se hai un genere o o la qualunque?